Хорошо, вы ведете общественный транспорт. Ну, в самолете вы сидите- какая разница, ну что, или вы тоже самолет тоже водите?
<swallows> Я веду, с чего бы? Окей. <laughs> Да, самолёты, да, бывает, летаю.
Да, и кто-то, э, так уснул и на вас облокотился, и слюну пустил как бы вот. Вы разбудите этого человек
А. Прям сль Ну, я естественно. Не, ну, в таких эт случаях это очень-очень просто. Я разбужу, скажу: "Пожалуйста, <grunts> вы на меня облокотились, э, уберите, пожалуйста, слюну".
Мгм. Мгм. Да, и? Да, и должен ли человек убрать или скажет: "Да ладно, чё ты"?
М. Ну, я не знаю, я я давно не жила в России, может быть, поэтому я в ней и не живу, это тоже мои границы. Вот.
Мгм. Ну так, может, это не не в России, может, вы в Германию летите в самолете, чё, самолетов нет?
Ну вот со мной такое не случалось. Обычно, если людям, а, ну, вот
Так это же гипотеза, да. А, хорошо, а через 2 часа вы уже у него спите на плече и тоже слюну пустили.
А! А это не то же самое. <laughs> Обычно никто не жалуется, если я если я на ком-то заснула, да. Как-то жалоб не поступало вот, э. Ой, извините, если громко было.
Мгм. <chuckles> Это нормально, это мои границы как бы, да. Всё мое- мое, всё твое- мое как бы, да? Пуская слюну кому-нибудь на плечо как Мгм. Окей, да. Ну то есть вы разрешение на ком-то поспать не спрашиваете, просто делаете это.
Э, смотрите, я делаю так: если мне разрешают где-то парковаться и не штрафуют, я продолжаю там парковаться, скажем так.
Мгм. Так. Мгм. Ну, а а где ваши рани границы подходят? Потому что люди же зачастую не понимают, где их границы, а где их просто "не неприятно что-то". Ну, то есть, э, стоит человек, курит. А, покурил, бросил окурок на землю- и пошел дальше. То есть это будут ваши границы или просто неприятие к его поведению? То есть мне кажется, здесь разница существует.
Ну, м Мгм. Я

Ну
Ну, человек как бы не в отношении вас это сделал, он просто сделал, как сделал, никаких проблем. То есть где вот это столкновение именно с вами будет происходить, то есть что вы ревностно оберегаете?
Мгм. Ну, когда это з Ну, например, я не люблю запах, а, этого, <tsk> <grunts> м <chuckles> Это мы уже поняли, да. Вот, кстати, эту границу, ну вот при вот, э, м, на работу редко хожу, что делать?
Пота. Да, мгм. Ну так это вы избеганием занимаетесь, вы в общем, не не не взглядом.
Да. Ну а как, мне прийти на работу и сказать: "Мужчины"
А вот вы можете посмотреть так на человека, чтобы от него запахом пота перестало нести?
А я могу тока так, что тока начнётся ещё больше. Ну я так я, м, в этом смысле, я тока ху тока хуже могу сделать. <laughs>
<laughs> Возможно, еще хуже что-то начнется, так что Мгм. Да, ну, получается, что вы свои границы только в рамках квартиры, э, или уж чего там, особняка своего. Мгм.
А, ну ну нет, ну, вот в см в смысле, пот пото вы коне а, конечно, свободненько, шалашика своего уютного. Но, в плане пота вы, конечно, меня тут поймали. Но но в большинстве границах, а, у меня нету проблемы. Я ш я живу в достаточно развитом обществе, что если я мне что-то не нравится, то я это говорю мужчинам, и они чувствуют себя, что, да, тут м
Да. Мгм. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. А женщинам?
А с ну, женщины вообще мои границы мало не нарушали, я думаю.
Ну вот Да? Ну, не знаю, там, на вашего мужчину кто-то смотрит так вот игриво.
А вот это же ж т эт это ж зря. Ну, это я, конечно, да. Это я, да. Но у меня
Вы будете будете, о отвечать 5 злыми взглядами? <chuckles>
<chuckles> Со взглядами? <chuckles> Hey, girl, <laughs> я ее за шкирку и буду с ней говорить очень быстро. Да-да. Нет, там взглядами не обойдется. Но у меня, кстати, я не помню Ну, может быть, 1 такая ситуация была, но там будет очень быстро и резко.
Мгм. <chuckles> Да. М. Да, окей. Мгм. Мгм. Ну, я к тому, что вы обозначаете как-то свои границы или надо столкнуться? То есть там на мужчину, там, подметить как-то табличку, как бы "он мой, <chuckles> не смотреть!" <chuckles>
<laughs> Во как бы да. Не, я обозначаю. <laughs> Я вообще А, вот вам вот вы считаете, что нужно так, да? А вот есть такая теория, что это если ли мужчина меня любит, то ему не надо таблички вешать. Если на мужчину нужно, м, вешать табличку, тут как бы нету уже страха потерять.
Вокруг себя там святой круг, а, очертить, там, типа: "С потом не входить!" Мгм. Мгм. Мгм. Да.

Так, жесты какие, нецензурные, надеюсь?
А, в зависимости от си от ситуации. В зависимости от ситуации. Вот. Ам.
Мгм. Манерно падаете в обморок: "Как так можно?"- Пуф.
Э, иногда, кстати, можно и так, но это, да, ну, в большинстве случаев не доходит, да, м. Вот. Когда этап, э, жестов и взглядов пройден, а, тогда
М, мгм. Хорошо. Мгм. Так, мы переходим на бокс.
эм, нет, к сожалению, это нелегально в большинстве стран и опасно с большинством людей. <laughs> Да-да-да. Вот. Поэтому, ну, если это контекст работы или контекст, э, межличностных отношений, м, если мы говорим про работу, то я приглашаю людей на кофе, поговорить.
Ага. Ну, окей. Так, потому что мо можно и можно проиграть, потому что, <chuckles> как бы. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Например. На беседу. Нам надо поговорить.
Нам надо поговорить, да. Уже сама фз э, фраза "нам надо поговорить" многим что-то объясняет.
Мгм. Да. Да. Совмещённое со взглядом, как бы.
<laughs> Да да. Но м многие ид идут и говорят, да. И тогда идёт разговор очень спокойный, и я объясняю, что мне не нравится. И люди говорят, э они э
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. А уважают ли они границы?
После этого процесса?
Ну, они вообще, они вообще понимают, о чём вы говорите? Или они просто говорят, что вы просто привереда?
Естественно. М, скажем так, э.
Или, как там она: "Ишь, какая тонкая душевная организация". <chuckles>